อ่า คือช่วงนี้อะครับผม เริ่มมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่อนข้างเยอะ ในเรื่องของน้ำหนักตัวครับผม ซึ่งจริง ๆ ก็พยายามหาข้อมูลเหมือนกันนะว่า การที่เราน้ำหนักตัวเยอะเนี่ย เกิดจากอะไร? เป็นเพราะอะไร? แล้วก็ทำไมถึงอ้วน? แล้วก็หาวิธีที่จะ อ่า แก้ไขด้วยครับผม ซึ่งก็ไปเจอมาว่า การออกกำลังกายอะเป็นวิธีที่ดีที่สุด แล้วก็ไม่ต้องใช้ ไม่ต้องใช้ยา ไม่ต้องใช้สารเคมี อะไรประมาณนี้นะครับ แล้วทีนี้นะครับ อืม แล้วทีเนี้ย พอถึงเวลาครับที่จะต้องไปออกกำลังกาย ก็รู้สึกว่าไม่อยากออกเลย แล้วก็รู้สึกว่า เคยพยายามอยู่นะครับ แต่สุดท้ายอะ ก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิม แล้วทั้งนี้ทั้งนั้น ในเรื่องของอาหารการกินด้วย ที่มีผลต่อความอ้วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลม ของมัน ของทอด อะไรอย่างเงี้ย อ่า ทางโซเชียลเนี่ย ที่เราหาข้อมูลเนี่ย เขาก็บอกให้งด ให้ลด โอ้โฮ สุดท้ายก็เรียบร้อยครับ ไม่สามารถทำได้เลยครับ แบบนี้พอจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับ?
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม เข้าใจแล้ว อืม เข้าใจแล้วค่ะ ในสิ่งที่คุณพูด ก่อนอื่นเลยขอเป็นกำลังใจให้คุณก่อนเลยนะคะ จริง ๆ มันเป็นพฤติกรรมที่ติดอยู่ ที่มันเป็นมานานเนี่ย มันก็ค่อนข้างจะยากเลยเนาะที่จะแก้ แล้วก็คงจะใช้เวลาพอสมควรเลยเนาะ อันนี้เราก็ขอเป็นกำลังใจให้ ให้ทำได้แล้วกันค่ะ ทีเนี้ยเราอยากจะถามคำถามคุณเพิ่มเติมเนาะ เพื่อที่ให้เราได้คำแนะนำได้ตรงขึ้น แล้วก็คุณจะได้เป็นตัวเลือกให้คุณเนี่ย ไปปรับใช้ได้ดีขึ้น ให้มันตรงกับชีวิตประจำวันของคุณแล้วกันเนาะ คือพฤติกรรมที่ติดอยู่ตอนเนี้ย คือกินหวาน กินจุบจิบ แล้วดื่มน้ำอัดลมเนี่ย อยากรู้ว่าคุณทำบ่อยแค่ไหนอะคะ? เป็นทุกวันเลย หรือว่าเป็นเฉพาะช่วงที่คุณเครียด?
ครับผม อืม ครับ ครับผม ครับผม อ๋อ สำหรับเรื่องการกินเนี่ย เรียกได้ว่า เป็นทุกวันเลยครับ เพราะว่า อ่า พอได้ข้อมูลเนาะ เออ แล้วก็ให้ ล เขาให้เราลดของทอด ของมัน ของหวาน น้ำอัดลม หรือบาง อ่า บางตำราเนี่ย ก็บอกว่า งดข้าวไปเลย เพราะว่าข้าวเนี่ยเป็นคาร์โบไฮเดรต ซึ่งจริง ๆ ก็เข้าใจนะครับผมว่า ทุกวันนี้ที่ทานอาหารอยู่เนี่ย แคลอรีเนี่ย มันก็เกิน 2,000 ตามค่า อ่า สูงกว่าค่ามาตรฐาน ที่ชายไทยควรจะได้รับ และ แต่ก็ยังอดใจไม่ได้เลยครับ น้ำอัดลมเนี่ยกินแทนน้ำเลยก็มีอะครับ เป็นแบบนี้ประจำเลยครับ ทุกวันเลย อืม
ค่ะ อืม อืม ค่ะ โอ้โฮ ทุกวันเลยด้วย โอเค ทีนี้เราก็เห็นภาพรวมมากขึ้นนิดหนึ่งแล้ว แล้วมันมีแบบว่าเคยลองลดหรืองดสิ่งพวกนี้มาก่อนไหมอะคะ? แล้วผลเนี่ย ออกมาเป็นยังไงบ้างเอ่ย?
ครับผม เคยครับผม แล้วก็คิดว่าในความรู้สึกนะ คิดว่าตัวเองทำสำเร็จ ตอนนั้นเราลดน้ำหนักจาก อ่า 90 กิโล น เนี่ย เหลือ 75 กิโล ซึ่งเรียกได้ว่าลดไปเยอะมาก ถึง 15 กิโลเลยครับ ทีนี้แหละจุดพีกมันดันอยู่ที่ว่า พอเราได้ ส 75 กิโลแล้ว เราก็รู้สึกว่าเราทำสำเร็จแล้ว ทีนี้ล่ะครับผม ทำสำเร็จแล้วก็ใน ในเมื่ออดทนมานานน่ะ จะทานอะไรอะ ก็สามารถทานได้แล้ว เพราะว่าผอมแล้ว สุดท้ายจริง ๆ นะครับ ผมก็กลับวนลูปไปพฤติกรรมดังเดิมครับผม คือ กินจุบจิบ กินหวาน กินมัน กินของทอด น้ำอัดลมทุกวันเหมือนเดิมเลยอะครับ แบบนี้อะครับ
อืม
อืม
อืม เข้าใจแล้วค่ะ โอเค ทีเนี้ยเราได้ ได้ เห็นสถานการณ์มากขึ้นแล้ว ก็ลดไปตั้ง 15 โลแล้วเนี่ย ก็ขอชื่นชมเลยนะคะ แล้วอยากจะทราบเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งว่า เป้าหมายของคุณตอนเนี้ยจริง ๆ คืออะไร คืออยากเลิกให้หมด หรือว่าจริง ๆ ก็แค่อยากจะแทนที่ด้วยพฤติกรรมที่ดีกว่า อย่างเช่น อยากจะลดของหวานแต่ไม่ต้องงด อยากเปลี่ยนน้ำอัดลมเป็นแบบอื่นไหม? อยากออกกำลังกายเบาๆ วันละ 10 นาที แล้ว จริง ๆ หรือแค่อยากจะกินเหมือนเดิม แต่แค่อยากออกกำลังกายอย่างเดียวอะคะ?
ครับผม อ๋อ ครับผม อ่า จุดเปลี่ยนมันอยู่ที่ ตอนเนี้ยครับเรารู้สึกว่า การนอนของเราเนี่ยไม่ค่อยมีคุณภาพ เพราะว่าพอน้ำหนักตัวมากขึ้นนะครับผม ก็เริ่มมีการกรน แล้วก็มีสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนเนาะ อันนี้ก็จะเป็นฟีดแบ็กจากคุณแฟนที่ ที่เขาบอกว่า "อ่า ช่วงนี้กรนดังนะ" อะไรประมาณนี้ด้วยครับ ก็คือเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพที่อยากจะปรับพฤติกรรม เพราะว่าพอรู้ตัวแล้วเนี่ยว่าเริ่มมีปัญหาและ แล้วก็ ก็เลยอยากจะแบบขอคำแนะนำ เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมตรงนี้ให้ได้อย่างต่อเนื่องหน่อยครับ เพราะว่าตอนลดเนี่ยก็ไม่กรนนะ ตอนลดก็หายกรนเลย แต่ว่า นั่นแหละครับ ก็เผลอตัวเผลอใจกลับมาน้ำหนักเท่าเดิมอีกแล้ว 90 อีกแล้ว ก็กรนเหมือนเดิม ก็เลย อย่างน้อยก็พิสูจน์ได้แหละครับว่า การกรนหรือการนอนไม่อิ่มของเราเนี่ย เกิดจากความอ้วนแน่นอนนะครับผม แบบนี้อะครับ
อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม เข้าใจแล้ว ทีนี้ก็พอจะเจอคำแนะนำที่เหมาะกับคนติดพฤติกรรมเดิมแบบคุณแล้วค่ะ เราว่าเดี๋ยวเราลองแบ่งเป็น เป็นทางเลือกเนาะ ว่าคุณเนี่ยอยากไปทางไหน แบบที่ 1 อะเลิกเลย อันนี้อาจจะไม่ใช่วิธีที่ง่ายที่สุดนะคะ แต่ว่ามันได้ผลเร็วสุดถ้าคุณไหว ทีนี้ก็จะได้แบบไปพิสูจน์ให้แฟนด้วย แล้วก็ เอ่อ ช่วยปรับในเรื่องนอนกรนด้วยแล้วกันเนาะ มันเป็นเหมาะ วิธีเนี้ยเหมาะกับคนที่แรงกระตุ้นตอนนี้สูงมากและอยากเปลี่ยนเร็ว ซึ่งเรามองว่าพอคุณอาศัยอยู่กับแฟน อาจจะอยากเปลี่ยนเร็วไหมเนาะ ยังไม่แน่ใจนะ คือข้อดี ข้อดีของการเลิกไปเลยแบบหักดิบเนี่ย พวกขนมจุบจิบเนี่ย มัน น้ำหนักลงเร็ว สมองก็ไม่ต้องต่อรองกับตัวเองด้วย โอ้โฮ ไม่ต้องคิดเยอะ เลิกกินไปเลย แล้ววงจรอยากน้ำตาลน่ะ มันลดลงจริงภายใน 3-5 วันเลยค่ะ แล้วข้อเสียเนี่ย ถ้าคุณทำงานหนักแล้วเป็นคนเครียดง่าย มันจะหลุดเร็วแล้วสุดท้ายก็จะไป อ่า เขาเรียกว่าตะ เขาเรียกว่าอะไรนะ ตบะแตกเหรอ? ที่เราจะไป ไปกิน กิน กินหนักกว่าเดิม แล้วถ้าหลุดจากการเลิกเลยก็จะรู้สึกผิด แล้ว กลับ มากินหนักกว่าเดิมมาก ๆ นะคะ แล้วก็อารมณ์ ในเรื่องของอารมณ์ คุณจะกลายเป็นไข่ไก่อารมณ์วีน ขี้หงุดหงิดที่สุด เพราะว่าขาดน้ำตาลนะคะ คือมัน มันเหมาะถ้าคุณมีแรงจูงใจตอนนี้เยอะพอที่จะตัดสั้น ๆ ใน 7 วันเพื่อ reset แต่เราว่า วิธีที่ 2 อาจจะเหมาะมากกว่า คือ การแทนที่ เพราะว่าคุณก็ทำงาน แล้วก็ใช้ของหวานเป็นการผ่อนคลายในระหว่างวันด้วย แล้วเป็นนิสัยที่ติดมานาน เราว่านี้ เนี่ย วิธีเนี้ยน่าจะแนะนำให้คุณที่สุดแล้วค่ะ เพราะในเรื่องก่อน ๆ เนี่ย คุณบอกว่า โอ้โฮ ก็ของหวานเนี่ยมัน มันกินแล้วมันอร่อยจริง ๆ นะคะ มันเป็นพลังงานด่วนเวลาล้า แล้วก็น้ำหนักก็ขึ้น สูง แต่ถ้าตัดทันทีมันจะพัง เพราะว่าคุณน่ะไม่มี บ ไม่ได้พักอะเนาะ เราก็เลยให้แทนแบบนี้ แทนของหวานจากพวกขนมกรุบกริบ ขนมถุงที่มันเป็นคาร์บเนี่ย แทนด้วยผลไม้เย็น ๆ อย่างเช่น องุ่น แตงโม หรือว่าเป็น yogurt ไขมันต่ำ ของพวกเนี้ยค่ะมันยังมีสารให้ความหวานจากธรรมชาติเนาะ ไม่ว่าจะเป็นแตงโม หรือองุ่น หรือแอปเปิ้ลน่ะค่ะ มันก็ยังไม่ได้หมายความว่าคุณตัดน้ำตาลไปเลยทีเดียว แล้วก็แทนน้ำอัดลมอะด้วยโซดากับมะนาวไหม? น้ำผึ้งไหม? อารมณ์มันให้แบบซ่าชื่นใจ แต่ว่ามันไม่ได้ใส่น้ำตาลน่ะค่ะ ถ้าเป็นน้ำอัดลมที่ชอบจริง ๆ ก็อาจจะเป็นแบบ เอ่อ โค้กซีโร่ที่มันไม่ ไม่ใส่น้ำตาลอะ อันนี้มันช่วยได้ชั่วคราว แต่จริง ๆ สารให้ความหวานมันก็ใส่เยอะพอสมควรเหมือนกัน แล้วก็แทนการกินจุบจิบ ขนมกรุบกริบ กรุบ ๆ เคี้ยวกรอบ ๆ แทนด้วยถั่วอบดีไหม? เป็นสาหร่ายอบ ขนมข้าวอบ หรือว่าข้าวโพดคั่วแบบไม่หวานน่ะค่ะ แล้วก็ เอ่อ ด้วยความที่คุณน้ำหนักถึงจะ 90 เรามองว่าการออกกำลังกายเยอะ ๆ อาจจะหนักไปสำหรับคุณน่ะค่ะ อาจจะลองเริ่มแค่ 10 นาทีดูไหม อย่างเช่น เดินเร็วในบ้านไหมคะ? ยืดตัว ยืดเส้นยืดสาย แล้วก็เน้นเป็นคาร์ดีโอไปก่อนในช่วงแรก ก่อนที่จะไปเวทเทรนนิงหนัก ๆ คือตอนเนี้ยให้ร่างกายมันชินกับการขยับ การเผาผลาญ การเหนื่อย การเหงื่อออก เพื่อปรับให้การหายใจเราดีขึ้น แล้วทำแบบเนี้ย 7-10 วันติดต่อกันน่ะค่ะ แรงอยากของหวานก็ลดลงได้แบบไม่ฝืน แล้วก็วิธีสุดท้ายคือแบบที่ 3 เหมาะกับคนที่เป้าหมายอยากผอม แต่ไม่อยากทรมาน มันเป็นการผสมการลดบวกกับด้วยการแทนที่ของกิน แล้วก็เพิ่มนิสัยใหม่ค่ะ ก็คือถ้าทำแบบเนี้ยมันจะใช้เวลา 1 เดือน แต่มันก็เปลี่ยนได้จริงนะ แต่มันเปลี่ยนช้าอะค่ะ คืออาจจะลดน้ำอัดลมจากกินทุกวันเป็นกิน 3 วันต่อสัปดาห์ก็ได้ แต่ 3 วันต่อสัปดาห์เนี่ยอาจจะกินเป็นแบบซีโร่ไม่มีน้ำตาล แล้วก็เดิน 10 นาทีทุกครั้งหลังอาหารทุกมื้ออะค่ะ แล้วแทนขนมหวานด้วยผลไม้ แล้วก็จำ พอสัปดาห์ต่อ ที่ 3 ที่ 4 ก็อาจจะลองจำกัดของหวานไหม? ออกกำลังกายเพิ่มเวลาให้นานขึ้น ดื่ม ดื่มน้ำให้ถึง 1.5 ลิตร ถึง 2 ลิตรต่อวัน เพื่อมันจะลดความอยากอัตโนมัติเลยค่ะ แล้วก็สิ่งที่อยากให้คุณจำไว้นะคะ คือจริง ๆ แล้วเนี่ย จากที่ฟังมาเนี่ย คุณไม่ได้ขี้เกียจ แล้วไม่ได้มีวินัยเนาะ แต่พอแบบ คือพอสมองมันกินของหวาน กินจุบจิบน้ำอัดลมเป็นประจำอะค่ะ มันก็เป็นอะไรที่มันติด ที่มันแก้ค่อนข้างยาก สมองมนุษย์ทุกคนน่ะเป็นแบบนี้ แล้วมันจะชอบเลือกสิ่งที่สบายที่สุดนะ สมองเราจะเลือกสิ่งที่สบายที่สุดเสมอ เพราะมันเป็นเหมือนแบบ เป็น เขาเรียกเป็น comfort zone ดังนั้นการเปลี่ยนพฤติกรรมให้ฉลาดขึ้นน่ะค่ะ มันไม่ใช่การบังคับหรือการห้ามตัวเองเนาะ อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณ แล้วก็ค่อย ๆ ทำไปนะคะ สักวันเนี่ยมันจะดีขึ้นแน่นอน คิดว่าวิธีเหล่านี้พอจะช่วยได้บ้างไหมคะ?
ครับผม อืม ครับผม อืม ครับ อา ครับผม อืม ครับ อะฮะ อา ใช่ ประมาณนั้นแหละครับ อืม ครับ อืม ครับ อ๋อ ครับผม อืม ครับผม ครับ ใช่ ครับผม อือฮึ อา ครับ อืม อา ครับ อืม ครับ อืม อะฮะ อืม ครับ อือ ครับ อืม ครับผม อา ครับผม อืม อ๋อ ครับผม อืม ครับ อา ครับผม ครับ ผม อืม ครับ อืม ครับผม อ๋อ สำหรับวิธีที่แนะนำมานะครับผม ทั้ง 3 วิธีเลยเนี่ย เป็นวิธีที่น่าสนใจมากนะครับผม ก็ตอนนี้ก็ยังลองชั่งน้ำหนักดูก่อนนะครับว่า อ่า อยากจะลองใช้วิธีไหน? เพราะว่าแต่ละวิธีที่คุณแนะนำมาเนี่ย โอ้โฮ เรียกได้ว่า เป็นประเด็นที่ไม่เคยคิดมาก่อน แล้วก็รู้สึกว่า มองข้ามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น อ่า การหักดิบเลยหรือว่าการแทนที่ แล้วก็การค่อย ๆ ลดนะครับผม อืม ทั้งหมดทั้งมวลที่ ที่กล่าวมาเนี่ยครับผม เรายังไม่เคยลองสักอย่างเลย ก็เลยคิดว่า เดี๋ยวยังไงเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนพอจะเห็นทางออกแล้ว แถมยังมีทางเลือกอีก และนอกเหนือจากนี้ก็ยังได้รับกำลังใจ แล้วก็พลังงานดีเนาะ ที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีแรงกระตุ้นในการที่จะบรรลุเป้าหมาย ซ ซึ่งเป้าหมายเนี่ย ก็คือการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพของตัวเราเอง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนที่คุณแนะนำมาเนี่ยก็รู้สึกว่า อ่า มีความปลื้มปีติยินดี แล้วก็อยากจะลองทำดูในทุก ๆ วิธีเลยอะครับผม ซึ่งก็เรียกได้ว่า อะ อย่างที่สนใจจริง ๆ ก็คงจะเป็นการค่อย ๆ ลดอย่างที่คุณแนะนำมาแหละ เพราะว่าหักดิบเนี่ยจริง ๆ ก็เคยทำไปแล้วเนาะ อย่างที่เล่าไป แล้วพอเหลือ 75 กิโลเท่านั้นแหละ ก็ Yoyo กลับมาเหมือนเดิมอีก ส่วนไอ้การแทนที่เนี่ยมันก็เหมือนครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็มีความรู้สึกว่า อืม จะลดดี หาอะไรแทนแล้วก็ต้องคิดต่ออีก ก็เลยรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะยุ่งยากไปสักนิดหนึ่ง ส่วนการค่อย ๆ ลดเนี่ย คือเรายังได้รับสารอาหารแบบเดิมเลย โซเดียมก็โซเดียมเท่าเดิม เอ่อ โซเดียม ก็คือ โซเดียมเหมือนเดิมแต่ว่าลดปริมาณลง น้ำตาลก็หวานเหมือนเดิม ลดปริมาณลง แล้วรู้สึกว่า เออ วิธีเนี้ย น่าจะคลิกมากที่สุด แล้วก็รู้สึกน่าสนใจมากที่สุด ยังไงวันเนี้ยก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมสำหรับ อ่า เทคนิคดี ๆ แล้วก็กำลังใจดี ๆ นะครับ ยังไงเดี๋ยวผมจะลองไปปรับใช้เลยครับ
อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ด้วยความยินดีเลยค่ะ ยังไงก็เป็นกำลังใจให้คุณในการลดน้ำหนักแล้วก็การนอนหลับที่ดีขึ้นด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ